آه.
أصلًا على أمّا آجي أرسم الطبق بتاعي ده يكونوا هم خلّصوا وقاموا وأنا لسّه بارسم في الطبق بتاعي اللي أنا هاكله. تمام؟ فهي م كانت بتقعد تقول لي: "يا ابني أنت <tsk> يا بني هم طَب أنت بتاخُد 4 صوابع، طَب ما تاكُلهم وتخلص." أقول لها: "لأ، أنا ما آكُلهمش كده. أنا لازم أرزق يعني أرسم الطبق" إمم.
بالضبط. آه. لازم، لازم أضبّط ال وأهيّأ نَفْسي لل للأكلة يعني، إنّما آكُل زيّكم كده على طول؟ لأ، لأ، لازم فيه ترتيبات ومعيّنة ليّا. ي نيم معلش هاقول لك حا
آه، بالضبط. لا، لا، لا، لا. آه، أ بالضبط كده. وآكُل بقى و والبتاعة كبيرة كده وآكُل منها وأمِد إيدي وآكُل وبتاع لأ، ما كنتش يعني أنا كان عندي العادة دي من إعدادي بصراحة. يعني من وقت المرحلة الإعدادية كان عندي العادة دي. بس كبرت بقى واتطوّرت معايا لمّا كبرت. واتطوّرت حتّى في وبتاع. إمم.
إمم. طَب أنا هاقول لك على حاجة، مش لازم تاكُل وتمِد إيدك في الطبق الكبير، حُط في الطبق الصغير بتاعك، وكُل اللي أنت عايزه يا عَم، إيه المشكلة؟ طَب وإيه الم ام أنت حتّى قُلت مع كلمة كده خاطفة كده، يعني إيه السَلَطة اللي فوق بعضها؟ ما هي سَلَطة، سَلَطة، يعني أجزاء، حاجات كتير، كتير، كتير مع بعضها، سَلَطة، لخبطيطة يعني بمعنى أصح.
حلو. آه. إمم. حلو. آه. أها. حلو. بالضبط. بس ه ما هو المشكلة بقى إن أنا مٌقتنع من ساعتها من وأنا صغير إن إيه، إن لازم مثلًا المحشيّات لمّا آكُلها، أنا هاكُل مثلًا 4 صوابع أو 5 صوابع، يبقى أنا أرصّهم قُدّامي كده، بس أرصّمهم بشكل معيّن. يعني يبقى مترصّصين بشكل معيّن. وآخُد بقى صابع، صابع.
إمم. إمم. هيكتروا مثلًا يعني لمّا بترصُّهم بشكل معيّن؟
لأ، باحِس إن أنا دوّة، آآ <tsk> يعني حابِب إن الشكل قُدّامي يبقى كده، حابّه يبقى كده. يعني فيه صُباع كده وصُباع كده وصباع كده لأ، أنا عاوزهم إيه، يبقوا مرصوصين بشكل معيّن، مش محطوطين كده وخلاص. <chuckles> فاهمة قصدي؟ لأ، لازم شكل معيّن كده. إمم.
إمم. آه. طيب، ال ال4 صوابع مع حتّة البصلاية مع حتّة الطمطماية دي، كانوا بيشبّعوا شاب يعني في الإعدادي بيتكوَّن بقى وبيكبر وكده؟ آه.
حلو. آه. إمم. بالضبط. ما أنا كنت باخُد كان بابا على طول بيضربني بصراحة عشان موضوع الأكل ده. يعني كان يقول لي: "آآ لازم تاكُل كتير ولحمة،" وبتاع. يا عَم مش عاوز أنا آكُل الكميّات دي كُلّها. يقوم حاطِط قُدّامي بتاعة يا عيني أقعد أرُص في 3، 4 صوابع المحشي اللي أنا حاطِطهم في الطبق بتاعي الصغير، يقوم هو آه.
إمم. أنت شكلك كده ما بتاكُلش لحمة ولا فراخ ولا حاجة، حاسّة كده.